ما ينفعش أجيب جزمة من على الرصيف أرُوح بيها فرَح، نفهم كده. هينفَع ألبِسها؟ آه، طبعًا ينفَع تلبِسها إلى حد ما تتخيّلوش، بمعنى؟ يعني شيء ممتاز.
إمم. اهم. لحد أمّا ما خلاص تتقطِع. <laughs>
آه البِسها براحتك، مثلًا نازل تجيب حاجة من تحت البيت، في شتواية، رايح شُغلك مثلًا، اللي هو الشغل مثلًا اللي هو ما فهوش ناس international أو كذا، ما هو حاوِل كده. وأنا مع الناس اللي هي في style معيّن بتلاقي إن هو ستايله واحد في أي مكان اللي هو عالي أوي، نازل آآ من بيته.
آه. امم. آه. إمم. إمم أوك آه، طَب عايزة عايزة برضه أسألك حاجة تاني، آمم، لو أنت كده دلوقتي، خلّيني أتكلّم في دلوقتي، اللحظة دي دلوقتي، لو أنا قُلت لك أوصِف إستايلك أو دولابك عامةً آمم، في 3 كلمات بس، تقدَر تعمل الموضوع ده؟
آآ آه طبعًا. حلو. آه يعني ممكن أقول لِك مثلًا <giggles> يعني، العبد الفقير إلى الله <giggles> لأ، يعني لأ، لأ، يعني ممكن أقول لِك مثلًا إن إن هو أنيق جدًا آمم، آآ، أنيق ومثلًا ممكن نقول مُرتَّب.
<laughs> بجد! <giggles> <chuckles> اهم. مُرتَّب، حلو.
آآ، مش غالي.
أوكي. أها.
آآ أ أنا أعترِف إن لِبسي مش غالي، مُعظَمه يعني تقولي مثلًا
حلو، طَب هل هل دي حاجة هل دي حاجة أنت على فكرة بتحاول تحقّقها، يعني إن أنت تشتري لِبس يبقى أنيق ويعجِبك و وكلّ ده بس في نفس الوقت، آه يبقى تحت ميز يعني لسه من الbudget بتاعتك؟
ومش غالي. آه. أنا أنا من الناس اللي سبحان الله ربنا خلَقها إن هي تعافِر في ال في اللي هو بتشوفه، بمعنى، لو شُفت مكان معيّ أنا مستحيل أشتري حاجة من أول مرَّة، مستحيل، ده شيء ما بيحصَلش، باخش على أمازون وأخش على فلان وأخش على عِلّان وأشو ع علي كل حاجة، لحد ما أعرف أقل <chuckles> سِعر فين وليه وإيه السبب. طَب ولو لقيتها، آه، ولو لقيتها بقي بأقل سِعر ما اطلُبهاش، لأ، لازم أمسِكها الأول بإيدي وأعرف الخامة دي، وعلى فكرة بامسِك آآ <laughs> مثلًا واحد، مثلًا قاعد تحت البيت بيبيع م حاجة وواحد تاني بيبيعها بس هياخد tax أدفَع تمَن الtax وأرُوح عشان أم أمسِكها بس، يعني اللي هو أعمل comparing كده وبَعد كده فترة، خلاص، الموضوع بقى عارف بقي أنهي الأحسن، أنهي الأوحش آآ، دي خبرة. فالstyle مش سهْل.
ياه! اهم. تدوَّر على القِطعة نفْسها. ياه! <laughs> حلو أوي. اهم. آه. ياه! إمم. آه.

أنت عارف إنه يعني في ناس كتير كده بيعيشوا حياتهم وبيفضَلوا وبيدوّروا على ستايلهم فخلّيني أسألك، هل أنت لقيت ستايلك ده أو يعني ستايل تقدَر تقول عليه إنه خلاص هو ده ستايلي والَّا لأ؟
أكيد. بصراحة آه، يعني في بعْض الأوقات كده <chuckles> بتيجي لي حالة من جنون العظَمة، اللي هو بافضَل إيه، ارمي لنفْسي بوس بوسة في المرايا كده، <giggles> اللي هو <giggles> آه، آآ إ إيه ياض الحلاوة والّا الشياكة، الجَمال ورغم إن هو أصلًا كلّ مرَّة بر بالبِس نفْس اللِّبس، بس كلّ مرَّة مثلًا باخُد شاور بشكْل معيّن <laughs> تجيب الشَّعر كده
آه. <laughs> حلو أوي، ثقة في النفْس، جميل <laughs> <giggles> بجد؟ بتاخ يعني الشاور هو اللي مخت يعني تسريحة الشَّعر هي اللي مختلِفة، مش اللِّبس.
آه، تسريحة الشَّعر بقى تاخد كده هو بصراحة بيبقى الموضوع ممتِع جدًا، لأن لو البني آدم البني آدم ده جميل، هو عُمْر الإنسان مهما مهما حصَل له ما هيشوف نفْسه وِحش إلا بقى لو هو يعني بيعمل غلط، حاجة تانية.
إمم. آه. لأ، يعني بُص، بُص، يع أكيد، أ أكيد، آه أكيد في ناس يعني يمكن عَندها إحساس ب بإن هي م يعني عشان مش لاقية لِبس يناسبها، فهي مش عارفة تلاقي ستايلها، فشكْلها مش أحسَن حاجة.
آه. فعلًا صح، ودِيّة أنا وقَعت مع ناس كتير زيّهم فعلًا، صح.
اهم. طَب آه، طَب والناس دي بقى أنت يعني بتنصحهم بإيه؟
الناس دي بقى <laughs> أصل أنا كنت منهم، <giggles> آه، فيعني ال الموضوع عامِل بَلبلة. هو بصراحة الموضوع ممكن نقول مثلًا إن يعني لازم إن الشخص عشان يلاقي إستايله فعلًا الحقيقي ياخد رأي اللي حواليه، ده شيء مهم.
إن أنت كنت منهم زمان، فعايزة عامل إزاي. إمم. ياخد رأي اللي حواليه.

هو في ناس كانت بتعمل الموضوع ده، بس يمكن من خلال الصور يعني اللي هي إيه بتحط بس ال ال مثلًا التيشيرت على البنطلون عشان بس تشوفهم هيبقوا حلوين مع بعض والّا لأ.
آمم، هو ده قديم بقى، وبعدين أنا امّا هانزل أنا أنا باتحرج جدًا أدخل محل أسأل على حاجة وأمشي. <laughs> باتحرج جدًا.
إمم. هي آآ، أنت لازم ت تروح عارف إن أنت هتشتريها.
آه، هاشتري وما أسألش على سعر يعني إيه، يعني أنا ممكن
آه، يلّا ليه ليه ما بتحبش تسأل على سعر ليه <chuckles> طيب؟
آآ، باتحرج يعني مثلًا خايف أنا هو ممكن يكون الشخص اللي قدّامي مش متفهم إن أنا باسأل على السعر ده عشان أفهم هو مثلًا آآ، سعره كام بس مش عشان مثلًا أنا معايا والّا لأ، أنا ممكن يكون معايا 1.000.000 جنيه في جيبي حضرتك، بس أنا باسأل عشان عايز أعرف مش مش عشان عايز اشتري فمثلًا يقول لي مثلًا ديّة ب700 طَب ماشي تمام، طَب ب500 علشانك، يا عمي والله أنا مش عايزها افهم افهم بس. <laughs> بس، فدي المشكلة اللي بتقابلني دايمًا يعني.
اهم. آه. آه. آه. اهم. <laughs> آه. فعلًا آه، الشعب المصري بقى وكده. <laughs>
آه، حقيقي يعني حقيقي فعلًا حاجة مش مش سهلة.
اهم، اهم، طَب آخر حاجة كده خلّيني أسألها لك، لو أنت بقى بتدي نصيحة لحد عايز يبتدي إنّه خلاص يلاقي ستايله كده زيك بالضبط.
آه طبعًا. يا سلام! ياخد رأي ياه في ع يعني نصيحة وعزيزتي في الحياة آآ، والدتي ثم زوجتي. هم اتنين، واللي عايش معايا زوجتي ف يعني حاجة عالية جدًا، بالنسبة لي فنصيحتها ليّا في اللبس.
تنصحه بإيه أول نصيحة؟ آه. آه. إمم، تديك ن نصايح على طول on demand كده أنت تلبس إيه.
آه مقب واختياراتها رائعة، فبالتالي آمم، مثلًا آمم، كنت عايز أقول إيه، ال اللي هو اسمه إيه لو حد مش متزوج مامته بقى، أنا شايف إن ما فيش أم واحدة في الحياة بتختار حاجة وحشة أبدًا، أبدًا، مهمًا كانت ثقافتها، مهما كانت تعليمها، مهمًا كان طريقتها، أقسم بالله.
<chuckles> إمم، إمم. حلو.